Mhm. Hast du dann irgendwie gemerkt, dass du irgendwie gesundheitliche Probleme vielleicht bekommen hast, äh, oder Schlafmangel, ne? Dass das deine Energie irgendwie beeinflusst?
<tsk> Ja, das ist das Ding, also, ähm, ich habe, ja, nicht so ich bekomme momentan nicht so viel Schlaf und, äh, ich es wirkt sich jetzt nicht, ja, drastisch auf meine Gesundheit aus, zum Glück. Also, ich fühle mich immer noch gesund, <chuckles> ähm, nur halt, ja, weniger fit und halt über den Tag verteilt viel müde und dann ist das auch so 'n bisschen 'ne psychische Müdigkeit, weil ich grad so, so, so, so, so viel planen muss und, äh, grad wirklich viel ansteht. Und das ist natürlich auch schwierig, dann auch so 'n Workout-Plan irgendwie mit einzubauen, obwohl das vielleicht was ist, was mir ganz guttun würde, weil's mal was anderes ist als irgendwie, ja, bürokrat bürokratische Sachen oder packen oder, ähm, die das, ja, Ge Gewicht das Gewicht des Koffers so. Also, das ist natürlich dann mal was anderes, wo ich mir Gedanken drüber machen muss oder kann dann, aber ja, ich finde die Motivation nicht mal, also, mir so 'nen Sportplan zu machen. Das ist so 'n bisschen, ja, das Problem, ja.
Mhm. Okay, ich verstehe. Und wenn wir mal das Thema so Motivation erst mal kurz ausklammern, äh, was denn für Aktivitäten ne, was für 'n Sport, äh, magst du denn gerne oder was könntest du dir vorstellen?
Mhm. Mhm. Ja, also, ja, wie damals, ähm, ich tanze immer noch super gerne. Es muss jetzt nicht unbedingt so 'ne Hip-Hop-Tanzgruppe sein, aber ich tanze super, super gerne in 'ner Gruppe, so Zumba, so 'n bisschen so lateinamerikanische, ähm, Bewegungen, ähm, mache ich super, super gerne. Ähm, wie gesagt, Joggen, wenn ich die Motivation es ist immer schwer, diese Motivation dafür zu finden, weil's einfach anstrengend ist, aber wenn ich's dann mal mache und ich dann mal da drin bin, dann fühlt's mir eigentlich schon gut, vor allem auch danach. Ich bin immer richtig stolz auf mich, wenn ich dann so meine 5, 6 Kilometer gelaufen bin, ähm, dann fühle ich mich schon super, super gut danach. Also, ja, es ist auf jeden Fall so es ist eigentlich so Tanzen, ähm, Joggen. Ich mache auch total gerne diese Zu-Hause-Workouts, irgendwie, dass man halt so ganz normal auf so 'ner Yogamatte Bauch, Beine, Po trainiert, Arme. Halt solche Sachen mache ich super gerne, so diese 3, mhm, hauptsächlich.
Mhm. Mhm. Okay, ich verstehe. Also, du hast- so wie ich raushöre- schon so 'n, äh, Hang zu Tänzen, zu Bewegung, zu so 'nem, äh, Ablauf, ne? Und tanzt du dann, äh, in 'ner Gruppe? Ist das alleine oder sind das auch Partnertänze? Wie kann ich mir das vorstellen?
Mhm. Total, ja.

Ja, hi. Ähm, ich muss mir da mal was von der Seele reden und mir vielleicht 'n paar Tipps einholen, wenn du hast. <chuckles>
Mhm.
Also, ich, ähm, war immer ein sehr, sehr, sehr sportlicher Mensch. Also, ich habe immer sehr viel Sport gemacht. Ich war auch in Hip-Hop-Tanzgruppen und ich habe viel Zumba getanzt und ich gehe auch eigentlich immer noch gerne laufen, wenn die Motivation da ist. Ähm, aber so in letzter Zeit, ja, bin ich einfach nur im Stress. Also, ich stehe zwischen Umzügen und sehr, sehr, sehr, sehr viel Planung und, äh, Arbeit. Und das ist halt viel, was mich auch teilweise nachts nicht so richtig schlafen lässt. Oder ich, ähm, packe dann entweder Umzugskartons aus oder ein bis spät in die Nacht, dass ich dann halt natürlich am nächsten Tag super, super, super müde bin und halt überhaupt keine Motivation finde, mich zu bewegen, auch wenn's einfach nur 0,5 Stunde laufen ist. Also, es ist momentan ganz, ganz schwierig und ich sehe dann immer im Spiegel so: „Boah, ich habe mich so 'n bisschen verändert und ich könnte 'n bisschen definierter sein,“ aber habe ich halt auch, wie gesagt, super, super, super wenig Zeit. Und ja, dadurch, dass ich so wenig Zeit habe und bis nachts manchmal rumkrame, dann bin ich halt, wie gesagt, viel zu müde, am nächsten Tag um zu sagen: „Boah, ich gehe jetzt joggen,“ oder so. Weil da braucht man ja schon gut viel Energie für. Also, ja, das ist so 'n bisschen das, ähm, Problem, was ich da grade so, ähm, ja, erfahre.
Mhm. Ja, absolut. Also, erst noch mal vorweg, äh, möchte ich dir sagen, wunderbar, dass du so offen drüber sprechen kannst über das Thema, was dich so bewegt, äh, dass du auch den Mut aufgebracht hast, auch zu sehen: „Okay, ja,“ du möchtest da was verändern, du hast so 'n Problem, ne?
Mhm. Mhm, mhm.
Und ja dass, äh, du auch mehr Motivation möchtest, ja trotz Zeitmangel, oder Müdigkeit. Also, das ist schon mal 'n großer Schritt.
Mhm. Ja, absolut. Mhm, mhm. Das ist richtig, ja. Also, das sehe ich manchmal nicht, dass der erst mal anfangen und erst mal drüber nachzudenken, dass man irgendwas verändern möchte, dass es eigentlich schon mal eigentlich der 1. Schritt ist, ne? Also, ja, das ist richtig.
Also Ja.